Tengo un problema últimamente que, la verdad es que no quiero que se me haga como una bola de nieve y vaya creciendo y creciendo. Eh, me gustaría hablarlo contigo y sobre todo, me gustaría que que me pudieras dar un consejo, un punto de vista diferente porque, pues, lo los consejos que me han dado y y ahorita que lo he platicado como que siento que no que no me entienden tanto. Mira, te voy a dar un poquito de contexto. Em, actualmente me dedico a programar. Soy ingeniero en software. Me gusta mucho mi carrera. Eh, me gusta que tengo como que, eh, la posibilidad de trabajarlo desde casa, eh, que estoy aquí y tengo la posibilidad de ver más tiempo a mi novia, de tener un poquito más de tiempo libre porque, pues, no me hago nada de tráfico a ir a un lugar y regresar, ni nada de eso, pues, me quedo aquí, eh, no tengo un horario como tal, sino que, em, puedo empezar desde temprano y sí acabo los objetivos que tenía, ya con eso estoy bien. Aparte tengo recientemente otro trabajo en donde donde lo que yo trabaje, donde lo que yo genere lo voy cobrando. Entonces este ya son como que dos fuentes de ingreso en donde estoy como que poco a poco buscando una estabilidad. También te cuento que tiene 1 añito que me independicé.
Ujú. Okey. Ujú. Okey. Claro. Mm, ujú. Okey. Claro. Mm, felicidades.
Ya gracias. Ya estoy aquí en un departamento. Me siento muy cómodo y la verdad es que ya lo necesitaba, la privacidad, tener un espacio donde estar, pues, yo solito y si quiero me paro en pijama y si no, no, y, ¿sabes? Muchas, muchas cosas. Y esto solo tengo como que 1 año viviendo solo, 6 meses de habitar tranquilo porque tuve que remodelar el departamento y 6 o 5 meses de tener este trabajo y apenas 1 mesecito de tener esta otra fuente de ingreso que te comento y todo tiene que ver porque se me dio una oferta laboral y se me ofreció lo vi hace 1 semana, eh, llené ahí en, eh, una solicitud de trabajo, la mandé por mandar. Me aceptaron y me ofrecen trabajo al norte del país, el sueldo es muy bueno, eh, pero la verdad es que no sé qué tanto quiero arriesgar lo lo cómodo que estoy ahorita por por un poquito de incertidumbre.
Ujú. Ujú. Okey. Ajá. Okey. Claro. Sí, no, y sobre todo, pues sí, como que justo el no saber qué es lo que puede venir, y, pues, ya estás acomodado, eh, pues, ahora en tu nueva vida, ¿no?, entonces, pues sí, es difícil tomar ese tipo de decisiones, ¿no?, eh, pero cuéntame un poquito también, por ejemplo, eh, así, en general, quizás no solo la oferta, ¿el trabajo que ahora mismo tienes te gusta, eh, más que el otro?, ¿o o sientes que el otro puede ser, no sé, el el trabajo de tus sueños, quizás?
Ay, no sé, la verdad, porque mi profesión me gusta muchísimo. Es algo que yo no sabía, que desde niño ya tenía este amor por la tecnología, las computadoras, y y incluso yo estuve en una carrera diferente. Yo estudié ingeniería industrial unos 3 años, me parece, y a 1 año que me faltara por por acabar, ya me sentía tan mal, tan vacío. Eh, sentía horrible que yo veía amigos que habían encontrado su vocación, y yo para nada, se me daba bien porque venía de una preparatoria que me formó en ese aspecto. Entonces, ya me fui como que derechito. Pero, una vez que conocí, eh, la carrera y y la oferta académica, que era la ingeniería, este, en software, me cambié de carrera, no lo dudé, y aunque tuve cierta crítica por mis padres, ya después se se se apaciguó todo cuando me vieron que andaba muy feliz, que le estaba este, poniendo todo el esfuerzo y todas mis ganas, y que recientemente ya la acabé, y vivo de esto, pues, los tiene muy contentos. Y también, creo que por ese lado he tenido esta presión de que, yo tal vez erróneamente, les comenté: "Ah, miren, me ofrecieron trabajo en en el norte, y, pues, me pagarían más", y la cantidad puede sonar un poquito abrumadora, pero, pues, también yo me digo a mí mismo: "A ver, pues, así como ganas, así gastas", ¿no?, y y y yo vivo en en el un poco al sur del país, y en este estado, la verdad es que, es más como el comercio. Es, este, estoy en Veracruz, es más como costera. Entonces, es, pues, comercio y todo y y
Ujú. Ujú. Okey. Okey. <chuckles> Ujú. Oh, sí. Ujú. Oh, sí. Ajá. Mm, sí.
Y no sé, no me quiero escuchar un poquito como que no no soy ambicioso. Soy una persona muy ambiciosa y sé bien lo que quiero, pero se me hace como que algo tan raro, algo tan pronto. Apenas y tengo tiempo de sentarme. Estoy encantado ahorita con los proyectos que llevo en software estoy encantado con los proyectos que llevo, eh, de este nuevo flujo que te comento que me llegó. Y aunque suena muy atractivo, sí es como de que no sé dónde voy a vivir, no sé qué voy a hacer con todos los muebles que tiene unos meses que compré, ¿me los llevaré, los vendo otra vez? No sé.
<chuckles> Okey. Sí. Ujú. Sí. Sí, no, tiene sentido. Obviamente son muchas preguntas y sobre todo, pues sí ya, eh, pues si estás acomodado, o sea, no tendrías por qué hacerte tantas preguntas, ¿no? Pero dices que justamente es algo que no tiene mucho tiempo. O sea, que ya estás acomodado bien así, eh, sí creo que podrías, por ejemplo, comenzar a poner en una balanza, ¿qué es lo que qué es lo que te gustaría más? O sea, ¿el el dinero, esa parte monetaria que podría ser o la estabilidad que tienes ahora mismo? Como, eh, justamente el poner pros y contras de a ver, ¿qué sacrificaría yo si me voy de aquí? O sea, sería ver a mi familia, por ejemplo, eh, el el que pues ese trabajo, eh, que tengo me gusta mucho y no sé el otro qué tal qué tal vaya a ser. Entonces, digo, o sea, podrías poner ahí un poco, eh, evaluar esos riesgos y y también las cosas que tendrías que tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, hacer una mudanza, ¿no?, eh, porque la mudanza no solo implica, por ejemplo, eh, tus cosas o el trabajo, sino, por ejemplo, em, el lugar justo donde vas a estar, eh, te tienen que resolver ese tipo de dudas, por ejemplo, ya, eh, a la hora de de hacerte esa oferta, por ejemplo. Sí, preguntar, eh, bueno, entonces no sé si ustedes me van a dar casa o si yo tengo que buscarla, por ejemplo, también si tendrías que ahorrar tu dinero para irte, eh, ¿en cuánto tiempo sería pues que te dieran ese trabajo? Porque pues también si sientes que quizás es algo muy pronto, pues también podrías ver, ¿no? De okey, pues la verdad es que un trabajo así, bueno, eh, podría pues empezar a buscarlo quizás dentro de un año, ¿no? O sea, la verdad es que ahorita no me siento a gusto para buscar algo así, em, o sea, justo como quizás ve a explorar ese tipo de opciones que tendrías a largo plazo como de bueno, ¿me veo viviendo aquí a largo plazo? O sea, quedarte, eh, en tu estado para siempre o quizás nada más un par de años, quizás más adelante también, por ejemplo, ¿no? Que mencionas de que que tienes novia, ¿no? Entonces también, por ejemplo, esa parte ahí, eh, si tal vez ya no te te costaría mucho poder verla, eh, ese tipo de cosas. O sea, te digo poner una balanza como, ¿qué es lo que pesa más en este momento para ti?
Sí. Uy, sí. Sí. Ay, la verdad es que sí, sí, es algo como que muy atinado todo lo que me dices porque y normalmente como cuando cuento esto y y le he he platicado esta situación a a los amigos más cercanos, a mi familia y a mi círculo de confianza, todos me contestan con lo mismo que es: "Pues vete ¿a qué te quedas aquí, no?". Es, "progresa". Pero yo no lo veo tan así, o sea, no es tan fácil. Yo estoy, aprovechando este momento de mi vida, en donde tengo pues, un flujo económico bueno, estoy ganando, eh, con diferencia a lo que gasto y sobre todo, como que no va acorde con la región en donde vivo. Entonces aquí es más barato, eh, y estoy aprovechando como que eso para hacerme de mis cosas, de tal vez cambiar un este el coche porque pues el que el que tenemos ya está un poquito, pues no viejito, pero pues ya en cualquier momento en cualquier momento igual ya no jala, entonces, eh, ap tiene pocos meses que que ubico dónde están las tiendas, donde compro el pollo, dónde vaya, estoy aprendiendo a vivir como un adulto funcional, en pocas palabras en el en el aspecto de mi novia tenemos una relación muy bonita y s soy muy afortunado de eso porque como que siempre hemos platicado esto que, que ella estudió licenciatura en negocios internacionales. Entonces como que el ámbito de, tal vez irnos, esta lo sabemos y siempre es la misma plática de: "Ah, yo me voy contigo, eh, yo yo me voy en tu maleta. No hay forma que yo me quede". Y por ese lado tengo esa seguridad. Pero, cuando lo platico con ella y lo vemos de una forma realista es como, o sea, o seguimos haciéndonos de nuestras cosas, de a lo mejor no sé contratar un seguro de gastos médicos, de encontrar una estabilidad financiera buena, y ya después luchamos por dar el siguiente paso, pero también luego me pongo a pensar: "¿Y qué tal si estas oportunidades son de esas que se dan una vez en la vida? ¿Y qué tal si si por este miedo me estoy privando de igual y llego y la rompo y, y tal y así?". Pero, por otro lado, digo: "Bueno, es que las cosas no no son tan fáciles". ¿Qué tal si llego y por mucho que me paguen, no sé un decir, ¿no? Este, $50,000 pesos, pues en lo que busco, donde vivir, las rentas obviamente allá son mucho más caras. Este, pues el medio de transporte, no creo que me lleve el carro. Entonces en el Uber ya se me va a ir el dinero y voy a pasar como que a una austeridad, tal vez de un tiempito. Pues, ¿qué tal si, después me corren? Y ya vendí todo aquí y ya, ah, no tengo a dónde regresar.
Ujú. <chuckles> Sí, no. Claro. <chuckles> Sí. Claro. Mm. Okey. Okey. <chuckles> Okey. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Sí. <chuckles> Sí. Ujú. Sí, no te digo que, por ejemplo, sí podrías, quizás, preguntar qué facilidades te darían en el trabajo, te digo, o sea, por ejemplo, qué tal si ellos te dicen: "Ah, mira, te damos un, em <smacks lips> tenemos, eh, algunos edificios por aquí que pudiésemos, pues, rentarte, no sé, a un precio más bajo, ¿no?, de lo que podría ser". Sí, pues, sería también, te digo, considerar, quizás o sea, no descartarlo por completo, pero, pues, sí, primero preguntar como en la compañía qué es lo que ellos te ofrecen, eh, y ver si realmente la vale la pena el pues, todo esto, ¿no?, toda la parte de la mudanza, la parte de de que no sabes, ¿no?, tal cosa, eh, pues, este como esta incertidumbre, ¿no?, si realmente lo vale, eh, para que, pues, te digo, tú pongas en una balanza qué es lo que sientes que pesa más. Y por ejemplo, en esa parte, ¿no?, también que mencionas que ella te ha dicho, pues, que pues, se va contigo y todo eso, entonces, ¿sabes?, como que es algo seguro y que, pues, sí, o sea, podrías, quizás, pues, tener u algo seguro de cierta forma en general, como, pues, tratar de de justo juntar porque dices que también, ¿no?, allá sería como un gasto, u o o sea, sí, cobran más en muchas cosas, así como ganas, gastas, entonces, sí ver que si que si te conviene tanto ese dinero porque vas a gastar mucho o realmente seguir con el dinero que ganas aquí, que podría ser, pues, un poco bajo, pero no tanto como m pues, sí, ¿no?, o sea, vives bien con eso. Entonces, pues, sí, ver si qué tan bien monetariamente te conviene el gastar mucho, aunque ganes mucho, o el ganar medio, eh, pero que no gastes tanto.
Okey. Okey. Claro. Sí sí sí, sí. Oye, me me parece muy valioso tu consejo. No había tomado en cuenta este trabajo de investigación previa que, tal vez, suena como que muy lógico, pero para nada me había pasado por la cabeza. Yo solo como que veía la oferta laboral, volteaba a ver dónde estoy y me abrumaba como todo esto, pero tienes razón, al final de cuentas, no solo yo voy a depender de mí y me la llevo a ella también, pues, tengo que que responderle y no puedo fallar, entonces, creo que sí voy a hacer ese trabajo de investigación. Muchísimas, muchísimas gracias. Me has aclarado muchísimo.
<chuckles> Ujú. Mm. <chuckles> Mucha suerte.